Слушай, у меня такая проблемка. А, она, конечно, небольшая, но, тем не менее, а, у, в знаешь, вызывает у меня дискомфорт. Потому что, м, э, когда я, допустим, собираюсь на день рождения или там на какое-то другое событие, а, там, неважно, семейное или родственник это, друг, то я не всегда понимаю, что вообще подарить.
Так.
И, соответственно, а, я не знаю, о, г вообще даже где искать эти подарки. Потому что сейчас, ну, такое большое множество всего, что я, ам, ну, теряюсь в выборе. Особенно если, знаешь, это коллега на работе, а, то вообще сложно бывает. Потому что бывает такое, что я не очень близка с этим человеком и не совсем понимаю вообще, чем он интересуется, как вообще у него устроена жизнь. А, ну, то есть как бы нет идей, нет идей для подарка, и для меня это, а, прям иногда такой, знаешь, м, тяжелое бремя. Я э, честно те признаюсь, бывали такие случаи, что я вообще на дни рождения не ходила. Придумывала о том, что у меня, допустим, там какие-то дела, просто потому, что, ну, как бы там, э, не придешь с какой-то м суммой, а, такой вот, ну, как бы, есь если человек не близкий, да, с большой какой-то суммой, ну, не придешь, да, там как бы чё-то как-то жалко. Вот. И, а, д ну, то есть дарить деньги тогда получается, что не не актуально. И подарить не знаю что. Понимаешь? Вот всё Я на распутье. Я не знаю, что делать. И, а, бывало такое, что вот я говорю, я отказывалась от того, чтоб идти на дни рождения, потому что просто не знала, что дарить. Это, конечно, как-то странно. Но вот, тем не менее, это было в моей жизни, и я хотела бы всё-таки что-то придумать так, чтобы мне, а, проще было искать эти подарки и чтобы я могла, а, нь ну, не париться так каждый раз, когда у меня возникает, а, такой случай в жизни, что мне нужно идти на дне день рождение, чтобы я не стап не, а, знаешь, ну, не впадала в ступор. И вот не было у меня такой вот паники.
Понимаю. Мгм. Да, действительно. <chuckles> Точно точно. Да, понимаю. Конечно. А, давай с тобой вместе подумаем и найдём, да, как бы, а, какие-то ресурсы, да, для поиска идей, и чтобы ты всегда была вооружена, да.
Ну, какие-то решень <chuckles> Да-да, это было бы замечательно.
Мгм. Скажи, а вот у тебя, а, я вот уточню, да, 1 момент. А, вот основные сложности, м а, возникают больше с подарками, а, ну, таким, ам, не совсем близким, да, людям, например, коллеги, как я услышала, верно? А вот если речь идёт о каком-то, может быть, твоём, а, близком родственнике, то тут уже проще тебе? Или тут тоже? Мгм.
Да, да, всё прави да, ты всё правильно услышала. Потому что всё-таки, если близкий человек, да, там родственник, ты всё равно примерно понимаешь, э, какие у него интересы, что вообще он он там делает. Там, может быть, он увлекается рыбалкой или, например, там, не знаю, какими-то путешествиями, или, допустим, у него всё есть, там, и он копит на новый холодильник. Ну, то есть, ты, как бы, ты в курсе в курсе немножко его жизни. А вот когда <clears throat> эта, эм, речь идёт о коллеге, то не всегда ты понимаешь вообще, как и что его волнует. Потому что он что-то там по работе с ним поговорил, там, вышел, а, чайку попил в перерыв, да? А, как-то вот, ну, так о каких-то прострастны пространных вещах ты разговариваешь, не углубляясь, и, соответственно, тебе сложно, а, составить представление, что бы было вообще интересно этому человеку получить в подарок. Понятно дело, ч то ты не будешь ему дарить там офисное кресло или ещё что-то, потому что ты с ним работаешь. Вот, <exhales> то есть, хочется что-то оригинального, но не знаешь, что. Понимаешь, я не знаю, как и где искать. Вот просто "Что? Где? Когда?" Получается.
Да. Мгм. Да. <laughs> Да, вот, конечно. Мгм. Н-да, да, понимаю. <chuckles> Действительно. Ну, давай с тобой сначала, может быть, посмотрим, а, в сторону неких таких источников вдохновения, да, где в принципе можно почерпнуть какие-то идеи. А, я вот хотела узнать у тебя, пользовалась ли ты когда-нибудь, а, различными, а, соцсетями, тредами, а, и, э, может быть, даже вот прямо, а, где составляются идеи подарков как под какую-то оказию, да, там там: Новый год, да, эм, там, День матери и так далее. Так и под профиль человека. М, например, что подарить мужчине, там, не знаю, среднего возраста, там, пожилому, молодому человеку и так далее.
Так. М, нет. Нет, слушай, вообще у меня даже не было а, я не знала, что такие вещи есть. Ну, то есть это как, типа, фотопортрет какой-то, <chuckles> типа, как будто бы человека?
А, да, ты знаешь, а, в принципе, если, а, ты зайдёшь в любую из соцсетей, которыми ты пользуешься, а лучше сразу в несколько, да, чтобы у тебя были, а, разные сборники идей, и прямо забьёшь поисковый запрос, типа, "идеи подарков для", а, и прямо опиши в 2-3 словах своего коллегу, да. Можешь, а, сказать, что это вот, там, допустим, мужчина таких-то лет. Может быть, если ты что-то про него знаешь, да, не знаю, спортивный, да, или, наоборот, там, неспортивный, да, это тоже характеристика, <chuckles> да. И тоже может, а, привести, знаешь, к каким-то идеям. То есть вот как минимум здесь, э, есть такой источник, который может тебе подсказать, э, а, хорошее, знаешь, направление, куда смотреть.
Так. Мгм. Ха. Да-да-да. Слушай, это интересно. А вот скажи, пожалуйста, там я могу забить какую-то определенную сумму или, а, э, там просто вызы м этот список по возможных вариантов, и я выбираю. Или всё-таки я могу сориентировать, что это вот в примерно должно быть в такой-то сумме. Там есть такое?
А, знаешь, я бы тебе попробовала сделать и так, и так. Иногда бывает, что ограничение, оно с там слишком сужает, да, идеи, а, и, м, ну, сработает скорее в минус, да. А бывает, что, о, что сработает в плюс. Скорее, здесь будет зависеть от того, как настроены поисковые алгоритмы. И здесь уже, м, сложно предсказать. А лучше потр попробовать и так, и так. И ты прям буквально по 1 эксперименту поймёшь, как лучше формулировать такой запрос.
А, мгм. Мгм. О, слушай, это классная идея. Я поищу обязательно эти, а, м, как бы приложения, да, такие, которые формируют это. И я думаю, что это облегчит мне путь, м, поиск, да. А там есть какие-то ссылки, э, они дают с э, где это вообще можно купить? Потому что бывают такие подарки, а, что ты даже не знаешь вообще, где их можно приобрести. Да, да, да.
Да, безусловно. Да. Где их взять? Ты знаешь, часто дают, а, может быть, это будет ссылка не на конкретный подарок, а вот, например, целиком на сайт, да? Э, но это уже, да, какая-то помощь. Э, так что да, я думаю, тебя, а, обеспечат там, э, каким-то количеством ссылок.
Мгм. М. Это интересно. Это очень классная идея. Да, да. Спасибо тебе большое, что ты мне такое предложила, потому что, а, я не знала, что можно вот именно, эм, таким образом сделать. Спасибо большое.
Мгм. Да. А еще, а, знаешь, где еще хорошо искать, э, идеи, когда вот знаешь, у тебя совсем вот нет представления, ну, что ты ищешь, да, а, то можно зайти на, э, сайт, где, э, люди продают, а, какие-то вот хендмейд, э, изделия. А, и, э, там, а, очень легко установить фильтр как раз по цене и просто посмотреть, а, что, э, что что предлагается, да, за эту цену. Очень часто люди делают какие-то очень классные вещи своими руками. Они выполнены, знаешь, очень качественно. А, и в этом всегда есть вот какая-то оригинальность, знаешь. Это не какая-то вещь, произведённая на потоке. Но вполне возможно, что, а, коллегу может даже порадовать какая-то игрушка смешная, э, которую он посадит на рабочий стол, <chuckles> да, и вот она будет его там <chuckles> развлекать.
Так. Мгм. <chuckles> Да. Слушай, можно, в принципе ,попробовать, но тут вот, и как я уже говорила, сложности с тем, что я иногда не понимаю, м, вообще актуально это будет или нет.
Мгм. А знаешь, а, а вот скам смотри, а как ты, э, считаешь, а вот если, м, посмотреть, да, на тех, кому, а, вот ты, э, с у тебя сложности с выбором подарков, а ты вот больше склоняешься к, а, дарению чего-то материального, а, или, например, ты смотришь в сторону, а, подарков каких-то, м, типа впечатления, да, или вот что-то такое?
Так. Ну, вот ты знаешь, вот как я говорила, если это, э, это близкий человек, и ты примерно понимаешь, что ему нужно, да? Потому что вот я говорю, бывает такое, что просто там нужна а, там сломалась микроволновка, нужно микроволновку ку там брату, да? Ну, как бы окей, там материальное, да. А вот, ам, если, а, человек незнакомый и если человек, у которого всё есть, ты, естественно, ему, а, можешь под подарить что-то нематериальное. Такое из разряда, а, эмоци эмоционального что-то. Вот. Но здесь тоже большой выбор, потому что смотри, даже если мы говорим о том, что, м, дарим что-то эмоциональное
Мгм. Да. Да, здесь понятно. Мгм.
то тоже не совсем всегда понятно, а, что человек, а, м, ну, как бы, м, захочет. Потому что, а, допустим, прыжок с парашюта, а, подарить, а человек боится высоты, да? Ну, то есть это. <laughs>
Да, <chuckles> да, это, пожалуй, такой, э, рискованный выбор, я с тобой соглашусь. А, но знаешь, что, например, а, есть такая опция, как, эм, например, сертификат на билет, а, например, какой-то концерты, спектакли, да. А, э, может быть, даже вот на, м, разных, о а, сайтах, где продают как раз вот впечатления, а, экскурсии и, и прочее, и прочее, да. Ты можешь, а, выбрать, о взять вот этот сертификат, а человек сам выберет себе впечатление по, а, своему желанию. И здесь, э, тоже довольно легко вписаться в, э, те ограничения по бюджету, которые есть.
Да, да. Так. Ну да, кстати, да, да-да, можно попробовать. Интересненько.
А, и, конечно, есть, знаешь, всегда беспроигрышные такие варианты, а, когда ты просто даришь набор, а, вот чего-то, знаешь, вкусного, хорошего, то, что любят всегда все. А, например, качественный там, э, шоколад, чай, какую-нибудь, э, а, м, нарезку чего-нибудь, э, красивого, да. Всё это упаковано.
О, слушай, я вспомнила, у нас же есть такие, ш а, знаешь, э, типа букеты съедобные дарятся. О да! Почему я про это забыла? Да, да. Слушай, точно, ты мне прям напомнила про это. А, о вот я видела, что даже можно такие, знаешь, под пиво там что-то с колбасой, с сыром, там, вот. Можно сделать там, если это женщина, то можно сделать действительно с шоколадом, со всякими разными такими.
Оп да! Это шикарная идея. Да! <laughs> Или книжки какие-нибудь.
Да, да. Слушай, классная идея. Я вообще это, м, забыла про это. А ведь когда-то и
Точно, гастроудовольствия, да, они у всех, да, есть, эта эта кнопка. <chuckles>
Мгм. Да, да, точно, точно. Слушай, мне даже как-то дарили, и это было прям очень классно, несмотря на то, что как бы, а, э, казалось бы, да, там просто шоколад те подарили, но хорошо упакованный, такой вкусный букет. Это было очень оригинально. Спасибо тебе большое.
Да, это еще удовольствие такое эстетическое, правда? Когда ты получаешь, ты смотришь на эту красоту, и прямо у тебя эффект "вау".
Да, да! Да, точно. Слушай, я прям вот думаю, что это очень классный подарок, особенно если ты человека мало знаешь. Спасибо тебе большое. Я прям воодушевилась. <chuckles> Спасибо. Ты мне очень сильно помогла.
Я рада, что у меня получилось помочь. Если тебе будут нужны еще идеи или вопросы, приходи.
Хорошо.